Mah, spesso, ehm, m mi capita di girare per casa e chiedere un po' a mio padre, un po' a mia madre, cioè solitamente la cosa che chiedo a loro in proprio quotidianamente è se la se una maglietta puzza. Cioè io passo la maglietta
<exhales> La base, quindi pattiamo dalla base, l'igiene. <chuckles>
Esatto, <chuckles> esatto, quindi lo passo prima a mia madre, poi a mio padre, guardo gli i che sguardi mi fanno e se 1 dei 2 mi mi fa uno sguardo un po' così cambio maglie Ehm
<giggles> <chuckles> <chuckles> E quella è la base, però di per un evento invece speciale, dove si tratta proprio magari di e fare un acquisto, ti è capitato di andare, che ne so, a un matrimonio, un una laurea, un evento propri
E quella sì, sì, sì. Allora è una s In verità è mhmm, fa abbastanza ridere perché la mhmm, l'unico matrimonio, ehm, a cui ho assistito, ehm, perché tu fosse me n'è capitato un altro, però, anzi no, in verità, era un anniversario di di matrimonio di 2 miei parenti. Ehm, l'uni n unico an ehm, matrimonio a cui sono andato era un matrimonio celtico, ehm, e quindi dovevo mettermi
Sì. Ah. Un abbigliamento super particolare immagino.
Sì, ehm, e quindi è stato veramente un problema perché
<chuckles>
essenzialmente la roba che ho preso per quell'evento lì non non la metterò probabilmente mai più in tutta la mia vita.
<chuckles> Non hai potuto riciclarla per altri eventi. <chuckles>
Perché erano kilt, ehm, poi non mi ricordo
Ah, proprio cose per particolari.
Ehm, poi avevo preso una specie di mhmm, di maglia, ehm, quelle a maniche, mhmm, ehm, è m un po' difficile da descrivere. Ehm, molto larga di
<chuckles> Eh, il kilt è la è la gonna, corretto?
Sì, sì, sì, è, uhm, quella go
Ma quella a quadrettoni? Colorate, rossi e blu?
Sì. Sì, sì, sì. Avevo la il kilt, le mhmm, le scarpe, vabbè scarpe nere, i calzetto calzettoni non mi ricordo, sì forse calzettoni, ehm, bianchi chiari, poi avevo una Penso alla fine sia andato per una camicia bianca e una specie di gilet verde sopra un po' s che sembrava un po' tirolese tra l'altro, perché era un po
Daje. <chuckles> <chuckles> Quindi le opzioni sono ri o sposarsi nuovamente qualcun'altro con la con il rito celtico, oppure niente da fare. Ma dimmi un po' invece, il capo che preferisci indossare?
Ah, allora il, mhmm
Con cui ti senti tu e tuo agio?

Esco da mhmm, cioè, se devo andare a lavoro io faccio u un lavoro ab abbastanza fisico, dove, magari, devo sudare un pochettino, ehm, e quindi cerco di vestirmi il più cioè, normale possibile, senza, mhmm, mettermi cose troppo esagerate, no, ehm, mentre invece
Sì. Certo. Quindi, sul lavoro non sei vincolato da avere un abito apposta, almeno lì Okay. Quindi nel nel contesto lavoro, sei sciolto, diciamo, da vincoli sullo stile?
No, no, no. Mh, l'unica sì forse Sì, sì, diciamo, a parte, ehm, le classiche cose da mettere per la sicurezza e ehm, e cose varie. Tipo, magari, le scarpe antinfortunistiche, cose così. Però, la mhmm tipo, per esempio, quando sono coi miei amici, c'è un mio amico che spesso mi ha detto, ehm: "Ma Vito, ma quelle quelle scarpe, mhmm, veramente s dovresti cambiarle." O, che ne so: "Ti vedrei molto bene, ehm, con questo tipo di giacca." Perché vabbè, il mio amico, <chuckles> ha ha uno stile
Ti <chuckles> Beh, ci tengono ci tengono al tuo al tuo stile, o è perché pensi, come dici tu, sei fin troppo arraffazzonato? <chuckles>
Sì, vabbè Eh, forse forse sì. Ma, i in verità io, mhmm, più che altro non non riesco a darci tanto, mhmm come dire, mhmm, sì, non riesco mai a darci tanta importanza. Ehm, solo, magari, gli ultimi anni un pochettino. Magari, essendo stan cioè, essendo che mi sto avvicinando, magari, alla classica età che tutti ritengono quella un po' più adulta. Ovvero i i 30 perché adesso i 30 son diventati come se t stai diventando trentenne, è come se stessi, praticamente, diventando settantenne. Ehm Esatto. Ehm
Peso. Importanza. Eh. Sì. <chuckles> Passando la soglia. <chuckles> E quindi, ti devi dare un tono, diciamo.
Sì, a volte più che altro ecco, per esempio, quando mi mi dicono cioè, mh, ehm, quando, magari, c'è qualco un un evento, tra virgolette, elegante o, comunque, magari, una festa dove, magari, viene richiesto di vestirsi un pochettino di più in tiro, io, mhmm, vado un po' in crisi, perché non so mai cosa cosa mettermi, cioè, il mio ideale è sempre
Sì. Ma quindi, dimmi, in questi casi, quando si tratta di un evento, o di una situazione particolare, a chi ti affidi per i consigli?